Aynen öyle. Evet. <chuckles>
Anladığım kadarıyla harikaymış, harikaymış. Gerçekten ben de buradan çok teşekkür ederim senin Alman komşuna sana bunu öğrettiği için. Peki şey dedin bana, eee, "Sudan çıkmış kaşığa a sudan çıkmış balığa döndüm," dediğinde Avrupa'ya taşındığında, senin için zor muydu peki bu süreç, eee, çö çöpleri ayıklamak? Çünkü hani, şey gelebilir bazen insana bu, bir, eee, sorumluluk, fazladan bir sorumluluk olabilir. Hani, "Bir plastiği ayrı yere koy, kartonu ayrı yere koy, camı ayrı yere koy, biyolojik atığı ayrı yere koy." Bu seni yordu mu? Nasıldı bu süreç senin için?
<chuckles> Ya gerçekten Evet. Evet. Evet. Ya, ilk etapta biraz yormuştu ama zaten bilinçlendiğim için, bu noktada bilinçli biri olduğum için çok da üstüme yük olarak görmedim. Aksine, hani, daha çevreme daha faydalı bir şey yaptığım için bu beni kamçıladı. Dedim ki "İyi bir şey yapıyorum, dikkat etmem gerekiyor." Hani, sürekli sürekli, bir de burada, ya, duyduğum kadarıyla, işte, Alman komşumla da çok konuştuğum için o şey diyor, hani, "Almanya'da daha katılar bu konuda," işte, "Sürekli ikaz ediyor komşular birbirlerini," falan. Burada çok öyle bir şey yok. Sadece arada şeye denk geliyorum, mesela, 7 ile 10 arası cam çöpü atabiliyoruz ve her mahallenin kendi cam çöpü var. Bir gün böyle tam saat, işte, 10'a 5 kala gitmişim ve atıyorum ama çok fazla atığım var ve böyle, işte, 5-6 dakika sürmüş, hani, 1 dakika geçmiş onu, biri balkondan çıkıp bana bağırdı, işte, "Bu saatte buraya çöp atamazsın, okuma yazman yok mu?" hani, "Üstünde yazdığını görmüyor musun?" ama ben şok oldum. <chuckles> Hani, şey diyorum, a açık açıklamak zorunda kaldım. Dedim ki "Ya, kusura bakmayın, hani, çok fazla çöpüm vardı." 1 dakika geçmiş, o da şey dedi, "O attığın son çöpü o zaman geri alacaksın, yarın gelip işte, saatinde atacaksın," falan gibi böyle Evet, gerçekten.
Evet. <chuckles> Hı hı. Hadi ya. Hı hı. Anladım. <chuckles> Hadi ya. Peki. <chuckles> Ya, d Hadi ya enteresan bir hikâyeymiş ve yani ne ne düşünüyorsun? Sence insanların bu kadar kuralcı olması, doğaya karşı, olması gerekiyor mu ya da bu esneyebilir mi bu tarz şeyler?
Olması gerekiyor çünkü çok, eee, esnek bir yerden geldim ben. Türkiye'den geldiğim için, hani, eee, hani, eee, bayağı esnekti. Orada hiç bence genç, genç nesil dışında çok umursayan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaşlılar artık bazı şeyleri koyvermiş ve işte, "Ne olacaksa olsun, umurumuzda değil, bizden sonrakilere dünya kalmıyorsa kalmasın kardeşim," hani, "Biz yaşadık yaşayacağımızı," gibi bakıyorlar. Garip bir şekilde. Maalesef yani keşke böyle olmasa. Ama yapacak bir şey yok.
<chuckles> Evet. <chuckles> Sert bir bakış açısı, sert bir bakış açısı ve sert bir yorum. Peki şeyi soracağım sana, s senin karakterin şey mi mesela? 3 kişi dolaşıyorsunuz, sokaktasınız ya da doğadasınız, ormandasınız. Sen bilinçlisin, şey konusunda, doğa konusunda, eee, ama bir tane arkadaşın biraz daha böyle esnek. Arkadaşı arkadaşın bir şeyler yedi, çikolata yedi diyelim, çikolatanın çöpünü attı ya da sigara içti, izmaritini attı. Sen, eee, arkadaşını uyarır mısın?
Hı hı. Olabilir. Tabii, tabii uyarırım. Gider izmariti de alırım, izmariti çöpüne atarım sonra. Ben öyle Eee aynen.
Yani b ı ı ge genel hayatında böyle misin peki? Genel hayatında eğer ya da tanı arkadaşın arkadaşına bunu söylemek kolay. Tanımadığın yabancı birine karşı da aynı şekilde yaklaşır mısın?
Evet, evet, böyleyim. Hı hı.